Mhm.
Oke, aku keluar, jadi aku beli beras terus ngeliat nih bensin ada nggak? Oh, masih ada, sekalian, sisa sedikit gitu kan. Oke, isi sekalian. Jadi sekali keluar kita ngelakuin 1 sampai beberapa hal sekaligus, jadinya enggak habis waktu banget, gitu kan.
Ah. Sekalian ya. Oke. Ah, bener sih. Dan itu, eee, cara seperti itu masih berjalan sampai sekarang, Bang?
Masih banget. Jadi, tetep sekarang aku mikirinnya adalah kalau misalnya banyak kerjaan nih, ya atau mungkin banyak kepikiran nih, di kepalaku kayak, harus bebersih ini, harus buang sampah, harus ini, harus ini ya, kerjaan harus kirim data ke ini, kirim data ke ini, gitu kan. Itu ya apa yang bisa aku kerjain, eee, sekaligus gitu. Kalau kerjaan kan biasanya, ya udahlah ya, memang kerjaan udah nggak bisa digabung macem-macem kan.
Mhm. Mhm. Ah, oke. Mhm mhm.
Cuman kalau misalnya untuk harian nih, misalnya kayak tadi tuh, apa, entah beli ada yang kurang nih, oh beli gas gitu, itu bisa aku sekalian mampir nih, misalnya kayak tadi beli gas, beli beras, beli apalagi, apalagi. Jadi pas pulang udah selesai, gitu.
Ah, iya sih. Karena udah beres. Urusan-urusan yang tidak terlalu penting itu, udah jadi beres, ya?
Betul, betul. Apalagi kan, sekarang juga maksudnya jadi kepala rumah tangga, kan. Jadi memang ada hal-hal yang kita nggak mikirin diri sendiri aja. Mikirin anak, mikirin istri, gitu kan?
Oke oke. Mhm. Mhm, betul. Heeh. Iya sih, kadang harus mikirin urusan rumah ya? Oke oke oke. Nah, pengaruh gadget itu besar nggak sih, Bang, menurut Abang? Karena kan kalau aku sendiri nih ya, aku tuh kalau misalnya udah penat seharian, sebelum tidur tuh, memang enaknya main gadget gitu, untuk ngerilis sedikit stresnya, gitu. Nah, kalau di Abang sendiri, eee, pernah mengalami seperti itu enggak?
Apa nih yang kurang? Ya udah sekalian deh, sekalian deh gitu. <laughs> Eh.